Tama, tama kumbaga what's done is done tsaka nakilala natin kung ano yung mga totoong sarili nila 'di ba, lalo na sa ginawa nila.
Totoo. Yun. Tama, tsaka yung tiwala nga napakahalaga nun kapag nasira na, hindi na talaga mababalik o mahirap na ibalik 'di ba, kaya gat
Oo. Pero may mga, pagkakamali din naman na ibang iba pa rin usapan kapag ano malalim kasi at mabigat yung ginawa nila 'di ba. Baka kailangan talaga ng closure o
Mm. Oo. Ah, oo.
konting effort mula sa kanila para lubos mong matanggap ang nangyayari, hindi ba?
Yun nga, eh, siyempre para din sa sarili natin yun yung parang kailangan natin ng mga sagot sa tanong na, ano ba nangyari, bakit ganun, ba't kasi sinaktan 'di ba. Kaya yun tama ka kailangan din natin ng closure minsan. Pero ayun ako kasi. Ano talaga ako kapag nasira na yung tiwala ko parang, ayoko na ganun, ang hirap kasi kahit sa mga kaibigan 'di ba gusto mo bang makasama yung mga tao na, hindi mo gaanong pinagkakatiwalaan, 'di ba mahirap siya, ikaw ba ganun din?
Oo tama, tama, tama. Oo. Mm, tama, tama. Oo nga. Mm. Oo nga. Tama, tama mahirap nga. Oo mahirap nga baka kasi baka kasi ano yung gawin nila, eh, 'di ba.
'Di ba, oo, baka ulitin 'di ba.
Kumbaga magdadalawang-isip ka ng tiwalaan sila ulit 'di ba.